हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है वही है कहने का कि हमारे साथ ये कौन-सा पहली दफा हुआ है। <laughs> होता है, होता है। खैर, खैर, खैर ठीक है। आपको क्या लगता है, मतलब जैसे मैं कहूँ कि अगर हम किसी संगीत की बात करते हैं, तो उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर है, अ, क्या वो समय के साथ अ, बदलता रहता है? जैसे कि हम बात करें कि कोई गाना हमें दिन में अलग तरीके से हम पर हमें प्रभावित कर रहा है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब हम एकदम अकेले हैं और दु दुनिया से दूर, सिर्फ़ हम हैं और हमारी तन्हाई है, उस वक़्त अगर हम कोई गाना सुन रहे हैं तो वो क्या हम में हम पर ज़्यादा प्रभाव डालता है? मतलब मेरे साथ ऐसा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि वो रात के समय जो प्रभाव आता है, वो कुछ अलग ही होता है?
अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अरे! हाँ जी। अरे! बिल्कुल आप कह रहे हैं, यहाँ पर ये बात आपने एक संगीत सुना होगा "मुस्कान झूठी है।"
बिल्कुल। <chuckles>
कह लीजिए आप बिल्कुल अकेले हो, चलिए आप उस संगीत को बजा दीजिए, आपके जो है अलग ही रोंगटे खड़े हो जाएँगे और देखिए आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि आप और आपकी तन्हाई हो साथ में, कोई संगीत जो आप गाइए और है कह लीजिए कि है ना बिल्कुल अकेले हों। अगर गलती से आपको वो कोई आगे की पंक्ति अगर सुनाई दे जाए, तो आप समझ जाइए कि आज तो आपका मतलब बिल्कुल ही खेल खत्म, <chuckles> एक बार को आप मतलब नहीं ये चीज़ कह सकते हैं पर है ना, मतलब मजाक से हटके देखिए कहा जाए कि देखिए आप तन्हाई में है, तो बहुत हद तक जो है अ, मतलब देखिए कुछ संगीत होते हैं ऐसे, जैसे आपने सुना होगा क्या है "होठों से छू लो तुम" जिसमें उसमें पंक्ति आती है, है ना? अ, "जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा।"
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हुँ। हुँ। मेरा गीत अमर कर दो। जी। प्यारा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बातों में मुझे याद आया, मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल एकदम मित्रवत हैं। तो और अब काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आपसे, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप पुराने गाने थोड़ा सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक गाना ज़रूर सुनिए अ अ, "ना ये चाँद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे।" काफ़ी पुराना गाना है ये, आप अगर सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल पसंद करेंगे, काफ़ी पुराना उसका फ्लेवर जो पुराना एसेंस है उसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ओल्ड टाइम का है कि "ना ये चाँद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे।" जी, बिल्कुल आप सुनिएगा। आपको मुझे यकीन यकीनन कह सकता हूँ मैं कि आपको बहुत पसंद आएगा वो। <chuckles> हाँ, मतलब साँत्वना दे या ना दे लेकिन पुरानी कुछ यादें आपकी बिल्कुल उस वो सुनकर ताज़ा हो जाएँगी, जैसे कि आपने बताया कि दिल में कहीं न कहीं वो एक प्यार तो अभी भी है।
जी। अरे! हाँ, हाँ। कौन सा? ओह! वाह! अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा जी। अरे! वाह, वाह! अच्छा जी। अरे! बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। जी देखिए, मैं वैसे आपको बात भी बताऊँ मतलब साथ ही साथ देखिए पुरानी जो है मतलब जख्म तो हैं दिल में, पर है ना, अब देखिए बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जख्मों को छोड़कर जो देखिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ये ना मतलब कोई वो बहाना नहीं होता, मतलब जैसे कई बार देखिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब एक बार को जो हमारा दिल टूटा, तो अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कई बार कह लीजिए आप जीवन एक व्यक्ति के भरोसे तो नहीं जी सकते ना, आपको क्या लग रहा है, एक बार को ऐसा मतलब देखिए मेरा मानना है कि देखिए दिल सिर्फ़ कोई दूसरे व्यक प्रेमी-प्रेमिका द्वारा नहीं तोड़ा जाता है, कह लीजिए कई बार तो देखिए परिवार के सदस्य दिल तोड़ देते हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे माता-पिता भी जो होते है कई बार देखिए दिल तोड़ देते हैं और अगर घर में दिल टूटता है तो देखिए उसका दर्द कई गुना ज़्यादा होता है।
जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ।